Me acuerdo subir a mi cama y que durmió en mi almohada, y obviamente dormí superincómoda porque estaba ahí. <laughs> Y ya más adelante, o sea, leí al respecto y es como que los perros cuando sienten un poco de miedo, como que sí buscan buscan la almohada, no sé. <chuckles>
<chuckles> Claro. Okey, qué interesante eso, ajá.
Y me acuerdo sí, porque ahora mi mi hermano tiene otra perrita, ¿no? Y la estaba cuidando y empezaron a sonar truenos, y ella inmediatamente se subió a la cama y se vino a echar a la almohada de nuevo, entonces dije y ahí fue cuando lo busqué en Google, ¿no? <laughs> Claro. Y bueno, me acuerdo pasar mi primera noche con ella, y a la mañana siguiente despertarme y bajarla a las gradas osea, alzándola, y servirle un vaso de leche. Y bueno, cri creo que esa es mi primera memoria con ella. <chuckles>
Okey. ¡Ay! Les da seguridad. Ujú. Ay, qué lindo. <chuckles> Qué bonito. ¿Y sí se tomó la leche?
Sí, <chuckles> pero creo que fue la única vez, creo que nunca más bebimos leche, pero yo a mi cabeza, no sé si había visto alguna caricatura o algo, pero dije: "Debe tomar leche". <chuckles>
Tal vez sí. Tal vez sí, por eso lo relacionaste. Y si tú pudieras regresar a ese día, ¿tú crees que harías algo distinto? ¿Lo vivirías de una manera diferente? ¿O crees que lo dejarías tal cual fue?
Bueno no era tan niña, a ver, he debido tener unos em, 7 años, por ahí, entonces
Okey.
eh, hay tanta inocencia a esa edad, tan tanta presencia, que la verdad es que no cambiaría nada, yo creo que la felicidad que sentí ese día, eh, de todo.
Ujú. Claro.
Como que lo dejaría claro, sí, tal cual.
Lo dejarías tal cual para apreciarlo, ¿no? Como como fue.

Sí, fue una coincidencia muy bonita, y, bueno, era chiquita, ¿no? De ahí venía el nombre. <chuckles>
Ujú. ¿Y qué es lo que más valoras y aprecias de este recuerdo?
Bueno, fue presentarme, e o, el primer encuentro con mi compañera de vida, ¿no?, eh
Okey.
Ahora ya no está conmigo, eh, falleció el 2022, pero vivió 20 años. Estuvo en mi vida 20 años. Entonces. Sí. Ajá, fue longeva, y tuvo una vida muy feliz, y, obviamente, siempre voy a recordar ese día, porque, bueno, fue
Okey. <gasps> Guau, tuvo una vida muy longeva.
un alma que entró a mi vida para, no sé, hacerme feliz, hacerme compañía y, bueno, no solo a mí, ¿no? A toda mi familia. Era la mimada de mis papás. Y al principio era o sea, supuestamente, los que no querían mascota eran mis papás, y era para nosotros, pero al final los que más se encariñaron, creo, fueron mis papás. <chuckles>
Claro. <chuckles> Claro, creo que eso siempre pasa al principio, que los papás muestran un poco de resistencia, tal vez por la responsabilidad que implica tener una mascota, pero luego los terminan amando como si fueran hijos también, ¿no? Y Ujú. Ay, me imagino, me imagino. Y, oye, tú crees como que parte de de esta experiencia, ¿no? De haber tenido a tu compañera de vida, a a esta, también, integrante de la familia, ¿no? ¿Crees que te ayudó a construir cierta parte de tu personalidad, de quién eres hoy, tú, en día?
Exacto. Sí, la trataban como una princesa, <chuckles> era la princesa de la casa. <chuckles>